Ừ, chào bạn, không biết hôm nay của bạn thế nào? Rất vui nói chuyện bạn hôm nay nha.
Hello, chào bạn nha. Ngày hôm nay của mình cũng thoải mái, kiểu, cuối tuần mà xong thời tiết mát mẻ nữa, còn bạn thì sao?
Nay của mình đúng là một ngày nghỉ thì mình đã tận hưởng nó trọn vẹn rồi. Bây giờ đến buổi tối thì, ờ, nghỉ ngơi một chút xong rồi mai lại quay vào cuồng quay công việc thôi. Hôm nay ừ.
Ừ, trọn vẹn, à. <chuckles> Lại đi lại đi làm nô lệ của đồng tiền, đúng không? <chuckles>
Làm, à, nô lệ cho tư bản tí. <chuckles> Thế hôm nay bạn có chơi thể thao không? Có xây dựng môn thể thao gì không?
Cũng giống mình. <chuckles> Thực ra mình cũng có, mình trước mình cũng hay đi tập gym là đi đi tập powerlifting với là có đi chơi đá bóng các thứ.
Ừm. À, powerlifting là cái môn tập nặng các thứ, tập deadlift xong rồi squad hay là bench đấy à?
Bạn thì sao? Đúng rồi đấy, ba ba cái đấy thôi, mình chỉ tập trung vào 3 cái đấy thôi.
Ừm, hình như trước bạn bảo bạn được nâng được 400 cân thì phải. Còn như mình thì mình cũng đang đi tập gym, thì hiện tại là mình cũng đang tập khá đều đặn. Nhưng mà hôm nay do thời gian khá là có một chút sự, gọi là, gấp bách nên là mình không đi tập được thì mình có thôi, mình tranh thủ ở nhà hít đất vậy.
Ồ, bạn bạn vẫn nhớ à. <laughs> À. Ừ, cũng ô kê đấy chứ. Như nào nhỉ?
Nên là hôm nay mình
Thế kh không biết là cái cái về cái chơi thể dục thể thao ấy bạn có cái trải niệm đáng nhớ nào không?
Đáng nhớ à? Ngày trước mình có đi tập gym thì cái đợt đấy là mình đợt mình đi tập, mình nhớ lần đầu tiên là là mình tập năm 2014. Thời điểm đó mình đi học cấp 3, thì khi mà mình tập năm thời điểm đó thì, ờ, mình mới tập à, thế là mình tập sai động tác, thế mình tập bị đau người quá, mình cứ tưởng là đau thế là tốt. Nhưng mà thật sự là đau người tốt ấy, nó chỉ đau trong 72 tiếng thôi, còn mình đau trong 1 tuần.
<chuckles> À, à. Đúng, đúng.

Đúng rồi, thế thì khi mà bạn chơi dù ấy, thì có lúc nào bạn gặp khó khăn hoặc thử thách ấy trong cái bộ môn đấy không?
Có đấy, thì là, kiểu, cái lúc mình mới tập bay dù ấy thì là mình bay thời gian ngắn, mà một ngày người ta bắt mình bay hẳn 4-5 lần liền, thì là, kiểu, lần 1 lần 2 bạn còn sức lực, bạn thấy bạn bạn bay rất ô cũng bình thường thôi, nhưng đến tầm lần 4 lần 5 ấy, bạn bắt đầu, kiểu, nhùn nhùn chân, kiểu, cảm giác bạn nhảy ra khỏi cái vực cũng hơi run ấy. <laughs> Đấy. Ừ, đấy, đấy, đấy.
Ôi giời. Ừm. Ừm, ghê nhỉ. Ừm, bay cái đấy liệu có bay về Hà Giang được không?
Không, không, cái đó đấy phải có kỹ năng mới bay về được, chứ không ờ, đấy, à, thật ra người ta cũng có giải mà, thì, à, giải bay xa hoặc là bay lâu, thường thường là mình nghĩ người ta bay lâu khó lắm, khó lắm, ờ, nó phải tính toán đường gió, đường đi các thứ mà bây giờ mình đâu có biết cái đường, gọi là, ừm, nó như nào, đúng không?
À, thế hả? Ừm, không sao, tưởng Tưởng bay về Hà Giang thì bay về quê luôn cũng được. À. Thế Ừm, thế cái bay dù đấy thì chi phí học tập nó có đắt đỏ
À, thì có đấy, kiểu, cái riêng cái thời gian, gọi là, thuê cái xe ôm đèo từ dưới đất lên trên đã ngày đã tốn tầm 500-700 rồi, còn chưa tính đến những cái chi phí khác đi lại nữa. <laughs>
Ôi giời ơi. Thế thì học cái bộ môn đấy cũng phải có, gọi là, kinh tế ấy nhỉ?
Ngốn ấy, phải có kinh tế, có thời gian các thứ ấy, cũng khá là ngốn thời gian.
Ờ, được. Thế thì bạn có kinh tế đấy, chứ còn mình thì mình ở dưới mặt đất nhá.
À, không, đợt đấy mình lại được cho công ty cho đi học à, thành ra cũng tiện. <laughs>
Công ty á?
Ờ, mình trước mình làm trong ngành du lịch.
À, thú vị ha, <sniffs> thế thì bạn có nhiều trải nghiệm ấy chứ, còn như mình thì mình không dám chơi trò đấy, mình chơi mấy trò trên mặt đất như mình nói thôi, nhiều khi trong khúc lúc mình tập gym ấy, thì mình có thử thách ấy là, thì bài tập mình tập sai mà, tập đau cơ, đau chân, nhiều khi không leo cầu thang nổi, ảnh hưởng công việc, cuộc sống ấy.
Đấy, đấy, đấy. Ừm. Đúng rồi. Đúng. Ừm, thật ra mình nghĩ cũng không phải là tập sai nó nó không leo cầu thang nổi đâu, trước mình tập cũng đúng mà, nhưng mà, kiểu, cường độ nó nặng quá thành ra cũng không leo cầu thang nổi giống bạn, <chuckles> chân cứ run run à.
À. À, ừ, nhiều khi cơ bắp, ơ, cơ b cơ bắp của mình, mình tập nó nặng quá, nó quá tải, nó chưa quen cái việc đấy, nên là nó bị như vậy, nên nhiều khi nói chung là nó có ảnh hưởng thì mình, ừm, ừm, cũng may là mình cũng vượt qua được bằng cách là mình, à, không tập chân trong một ờ, mấy tuần sau đó nữa để mình hồi phục hoàn toàn. Ờ, thế thì
Đúng rồi. Trong khoảng mấy tuần sau đó nữa. Ừm, thế cũng, à, thấy cũng run chứ. <chuckles>
À, ừ, đúng rồi, thế thì khi bạn chơi dù ấy thì bạn có cái kỷ niệm vui hay là hài hước nào không?
Ờ.

Đấy, thứ hai là, kiểu là, một cơ thể khỏe mạnh, đúng không? Phải vận động thì rồi cơ thể mới khỏe mạnh được.
Ừ. Thứ ba là gì?
Ba, mình đang suy nghĩ à? Bạn bạn nghĩ xem thứ ba là có gì?
Lúc nãy mình nghĩ ra, nhưng mà mình quên rồi. Mình nghĩ thứ ba đấy là, sự, ờ
Bạn nghĩ là? Ừm.
kỷ luật.
Niềm vui, gọi niềm vui, đúng không? <chuckles>
Kỷ luật cho mình là nó đem lại cái sự kỷ luật trong cuộc sống. Bởi vì bạn chơi bất kỳ môn thể thao nào bạn không có kỷ luật, bạn không theo đuổi nó thì bạn không thể
Đấy, à, kỷ luật à. Ờ, cũng đúng đấy, bởi vì là Đúng rồi, nhưng mà, kiểu, kiểu, cứ hứng lên thì đi, không hứng đi thôi thành ra rất là dễ bị bỏ, đúng không?
thành công. Rồi, kể cả chơi game thế, kể cả bạn là thần đồng đi chăng nữa, mà bạn không kỷ luật, bạn không mài giũa thì trình độ của bạn không cao được. Như bạn tập gym, bạn chỉ tập một vài buổi đầu bạn thấy đau mà bạn không mài giũa, bạn không kỷ luật thì bạn cũng không thể tập quen và tập giỏi được, đúng không?
Đấy. Ừm, đấy, đúng rồi, đúng rồi. Thì không biết là bạn nghĩ là, cái, có một môn thể thực thể dục, thể thao nào mà không cần cái tính kỷ luật không? Mình nghĩ ra một môn rồi.
Không, hiện tại mình chưa nghĩ ra, môn gì ấy bạn?
Đó chỉnh là môn pickleball. <chuckles>
Pickleball, mình nghĩ phải kỷ luật chứ, bởi vì có kỷ luật thì bạn mới đánh được chứ.
Không. À, mình thấy kiểu chơi nó cũng dễ à, nó cũng đâu cần có quá nhiều luật lệ đâu, bạn cứ cầm cái vợt bạn vụt quả bóng sang bên sân kia là được.
Nghe thế nhưng mà nhiều khi phải trải nghiệm ấy.
Thành ra là, kiểu, bạn cũng nghỉ lâu xong bạn chơi lại, cũng không có vấn đề gì ấy, đúng không?
Chắc là nó dễ nên với cả con gái cũng chơi, đúng không?

Không, không nôn, ý là vừa bay vừa cảm nhận ấy. Xong đến lúc là đến lúc đáp đ đến lúc đáp hạ cánh thì cũng cũng hơi run tí. <chuckles> Ừm. Đấy, kiểu
À, ừ. À, ừ, cũng sợ, đúng hông? Thật ra thì mình cũng biết môn đấy, thi thoảng ở những bờ biển đấy cũng hay có bộ môn đấy. <sniffs> Nhưng mà cá nhân mình mình, ờ
Đúng rồi, đấy, bờ biển thì bay nó an toàn hơn, còn mình bay, kiểu, trên núi. Kiểu, bờ biển bơi khó quá bạn sẽ có thể đáp xuống nước, đúng không? Đấy, không thì bạn đáp vào bãi cát thì nó cũng êm à, còn bạn bay trên núi mà không cẩn thận nó lao vào nhà, lao vào dây điện, hoặc lao vào đá thì cũng mệt.
Ôi giời! Đúng rồi. Dây điện. Ừm, đúng rồi, nguy hiểm nhỉ? Ừm, như mình thì mình tiền đình mình kém. Mình chơi mấy cái trò như, kiểu, Phi Long Thần Tốc hay nà Tê Giác Cuồng Nộ mình đã muốn, ơ, huệ rồi, thì nên là cũng cái bộ môn đấy mình nghĩ là mình không theo được.
Ấy, đấy, cũng khá là nguy hiểm. À, tiền đình kém à? Chết, không chết được. Đúng rồi, thật ra thì là cũng sợ đấy.
Thế thì, ờ, ờ, cái cảm ờ, cái cảm giác bạn chơi môn đấy nó có đẳng cấp không? Đỉnh nóc hoặc kịch trần không?
Thật ra thì cảm giác nó đỉnh nóc kịch trần, chứ chứ không thấy đẳng cấp à, <chuckles> thấy cảm giác đỉnh nóc kịch trần à. Kiểu, cái, ê, kiểu, bạn lên cảm giác lên trời ấy xong, kiểu, cái cảm giác ấy chưa bạn chưa bao giờ có?
À, ừ, đúng rồi. Thật ra mình lên trời rồi nhưng mình không muốn lên lại nữa. Thế nên là mình ở mặt đất thôi, mình đi tập gym thôi, thì cái cảm giác, ưm
Ừm. Ấy. À, lên rồi. Ơi giời. Trước bạn lên trước bạn lên trời như nào? Bạn đi nhảy dù, hay bay dù, hay là đi máy bay, hay như nào? À Phi Long Thần Tốc, <chuckles> cũng ấy, đúng không? Ừm, ghê vậy.
Mình lên Phi Long Thần Tốc ấy. Thì mình cũng không muốn nên nữa. Ừ, nó lên tầm vừa vừa mình cũng kinh rồi, khi mà lên cao nữa thì thôi, mệt lắm. Thế thôi, mình ở mặt đất thôi.
Đúng rồi, mà cũng đấy mà cũng mấy tầm mấy chục mét thôi, đúng không? Đã đã sắp chết rồi. <chuckles>
Ừm. Ơ, mình ở mặt đất thôi cho nó an nhàn thôi, mình tập gym, mình
Còn như mình còn như mình mình cũng khá thích cái trò Phi Long Thần Tốc ấy, thành ra là nó lại hợp với mình cái vụ bay dù.
À, thế à? Mình nghĩ là tiền đình của bạn tốt thì bạn thể chơi những trò đấy, còn cá nhân mình tiền đình không tốt thì mình, ờ
Ừm. Đúng rồi, đấy, đấy. Nó cũng phải xem là, kiểu, mình như nào, đúng không? Thật ra thì là bạn có thể bay 2 người nếu bạn muốn thì bạn vẫn có thể bay 2 người vẫn được. Thì là c
Ừm. Quan trọng là cái việc bay mình không bay được, chứ bay, ơ, 2 người hay 200 người cũng như nhau à. Nên nà nhiều khi mình đi tập ở mặt đất thôi, mình chạy bộ, mình chọn những cái môn mà, ờ, ở trên mặt đất. Ừm, chạy bộ, nghe nhạc hoặc là tập gym nghe nhạc, thì những cái môn đấy thì nó đều giúp mình nhiều khi mình nghĩ là mình sẽ trở thành con người khác đấy. Kiểu, mình vào sòng phòng gym, mình hòa mình vào cái bài nhạc, hòa mình vào bài tập, mình cảm giác, ờ
À. Đúng, đúng, đúng, đúng. <chuckles> À, bạn chạy bộ, đúng không?
mình quên đi hết cuộc sống.